Esattamente, esattamente. Mh, invece adesso, devo dire che sono molto più riposata, molto più tranquilla, riesco a concentrarmi meglio e riesco <clears throat> a dormire tutta la notte. Quindi, una cosa che ho imparato è, mhmm, sicuramente quella di non utilizzare il telefono appena sveglia e di non utilizzarlo, mhmm, una mezz'ora prima di andare a dormire. L'ideale sarebbe anche un'ora prima di andare a dormire e possibilmente appoggiare il telefono anche lontano dal letto, visto che comunque emana delle onde che <clears throat> tendono a disturbare.
Mh. Sì. Sì. Infatti, questo è, mhmm, è proprio un consiglio che danno gli esperti, no, quello magari di non tenere il telefono proprio accanto alla testa o sul comodino che inevitabilmente è è troppo vicino, no, al al nostro cuscino. E magari tenerlo per terra o distante sul, mhmm, la scrivania, insomma. Mhmm, un po' distante, anche perché di notte comunque non è necessario, no, abbiamo detto, ehm, usufruirne.
Esatto. <clears throat> Sì, anche perché che comunque No, esatto, anche perché poi, mhmm, banalmente, anche solo per mettere la sveglia basta appoggiarlo, <clears throat> comunque vicino nei paraggi della stanza, non c'è bisogno di, uhm, averlo proprio attaccato al al alla testa come dicevi tu. Poi, un'altra cosa che è molto utile secondo me è quella di utilizzare anche dei suoni rilassanti, uhm, che possano coadiuvare il sonno, quindi io ho comprato un una sorta di
Beh, si sente, si sente comunque. Sì. Ah, attenzione, però questo non va a limitare la tecnologia. In questo modo, tu utilizzi la tecnologia per migliorare il sonno. Che cosa hai comprato per per emettere dei suoni?
Beh, mhmm diciamo che non è proprio tecnologia perché si tratta di un carillon, quindi non utilizza non utilizza nessun tipo di tecnologia, è semplicemente un meccanismo per cui basta girare una manovella e sì, esatto. E quello devo dire che appunto, mhmm, è molto utile perché, uhm
Ah okay, fantastico. È meccanico, <chuckles> certo. E e che musica er era, mh, incisa ed è possibile ascoltare tramite questo carillon?
Allora, dovrebbero essere penso, mhmm, delle musiche un po' di, mhmm, <smacks lips> nativi americani, flauti, cose molto dolci, molto rilassanti.